Definitiv. Also da ha hast du auf jeden Fall recht. Also <tsk> <exhales> Ja, vor allem, wenn man halt diese Hintergründe hat, ne, diese kulturellen Hintergründe, die Herkunft, äh, aus der Türkei und, ähm, ja, hier 'n bisschen halt im Hintergrund steht, d dann versucht, die richtige Message, äh, zu übermitteln, dass man quasi, äh, mit richtigen Mitteln, mit der Hilfe des Staates dann auch, ja, so 'n Schritt angeht und wenn man dann zurück kommt, hatten wir dann hier, äh, ein gemeinsames Abendessen, das Fastenbrechen haben wir dann organisiert mit der Stadt. Da haben wir halt, äh, an 'nem Beamer halt unser Projekt dann, äh, w w gezeigt und da kamen halt viele. Äh, auch der Bürgermeister unserer Stadt war dabei, der Polizeichef ich weiß nicht, wie man das, äh, ganz genau nennt, war auch dabei und viele Mensch
Mhm. Mhm. Oh. Klar, Polizeichef ist schon richtig. Mhm.
Okay, Polizeichef, okay. <chuckles> Ja, dann, äh, kamen halt auch 'n paar aus, äh aus aus der Stadt rein, die für die Stadt arbeiten. Ähm, der Papst war dabei, äh, der in der lokalen Kirche, äh, quasi arbeitet
Okay, der Pfarrer, der Papst ist ja im Vatikan, ne? <laughs> Ja.
und, äh Ja, Entschuldigung, <chuckles> Genau, der Pfarrer, ähm, der war auch dabei und dann kam halt äh, kam halt, äh, das zum Abendessen haben wir dann alle gemeinsam, äh, unser Fasten sozusagen gebrochen. Da haben einige quasi auch erzählt, ne, die ja nicht, äh, zum Islam gehören, ähm, auch gefastet, haben versucht, einfach auch mal mitzufasten <inhales> und, äh, haben deren Respekt darüber ge gegenüber geäußert, wie wir das halt quasi durchziehen können, und man war halt auch selber sehr stolz, dass die das, äh, überhaupt in Erwägung gezogen haben und quasi so ein Geschenk von, ja, Verständnis gezeigt haben, was was das war 'n ganz emotionaler Abend, wo man quasi, ja, auf die gegen äh, seitigen kulturellen Aspekte eingegangen ist, Verständnis gezeigt hat, Zugehörigkeit gezeigt hat, ne? D und und und es war auf jeden Fall 'n sehr angenehmer Abend, und das wird mir für immer für immer in Erinnerung bleiben.
Toll. Mhm. Mhm. Mhm.